สวัสดีครับ วันนี้อยากจะมาขอคำแนะนำ ขอคำปรึกษานิดหนึ่งครับผม เพราะว่าตอนเนี้ยผมอะรู้สึกว่ามันเข้าใกล้ปีใหม่แล้วเนาะ แล้วเราเองอะอยากสร้างนิสัยการออมเงินของเราขึ้นมาหน่อยอะครับ เพราะว่ารู้สึกว่าช่วงหลัง ๆ มาเนี้ย เราอะมักจะชอบไปดึงเงินออมเอาออกมาใช้ เลยคิดว่าถ้ามันเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออะไรที่มันสำคัญจำเป็น อะไรแบบเนี้ย เราจะไม่มีเงินใช้เลยนะ แล้วเราก็จะต้องไปกู้บัตรเครดิต กู้อะไรออกมา แล้วมันก็ต้องเสียดอกเบี้ยอีก เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนั้นน่ะมันไม่โอเคมาก ๆ สำหรับเราเลย เลยอยากจะสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่อะครับ ทำเป็นนิสัย ทำเป็นวินัยของตัวเองว่า อยากจะออมเงินให้มันได้ด้วย แล้วก็ปลดภาระหนี้ที่ตัวเองมีอยู่ออกไปด้วยบ้าง อะไรแบบเนี้ยครับผม เลยอยากมาขอคำแนะนำนิดหนึ่งว่าจะทำยังไง อะไรยังไงดีครับ?
ค่ะ อืม ค่ะ ได้เลยค่ะ อา ได้เลยค่ะ เท่าที่ฟังมาเนี่ยค่ะ ก็เป็นเรื่องปกติเลยค่ะ ที่ทุกคนอะเนาะ อยากจะมีเงินสำรองเป็นเงินออมเพื่อที่จะมาซัปพอร์ต เอาไว้ที่เวลาเราเจอปัญหา อะไรอย่างเงี้ยเนาะ เราจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้ในส่วนเบื้องต้นน่ะค่ะ อันเนี้ยค่ะ ก็ยังไงก็เป็นความคิดที่ดีนะคะ อันนี้ก็ต้องชื่นชมมาก ๆ เลย เพราะว่าการที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปได้เนี่ย มันจำเป็นที่จะต้องมีเงินออมเนาะ เพื่อเหมือนกับว่าเป็น เขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานหรือความ ที่แบบว่ารู้สึกมั่นคงในการใช้ชีวิตอะค่ะ อย่างเงี้ยค่ะ เราอยากจะสอบถามนิดหนึ่งว่าตอนเนี้ยค่ะ อา รายรับ รายจ่ายของคุณในแต่ละเดือนเนี่ยค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะ? เราจะได้ทราบว่าการออมเงินของคุณแต่ละเดือนเนี่ยจะเริ่ม แล้วก็ จากอะไรได้บ้างน่ะค่ะ? อา ค่ะ
ใช่ ครับผม ใช่ ๆ ครับ อา ได้เลยครับ ต้องบอกก่อนว่า ของผมเองอะ ทำงานเป็นแบบว่าธุรกิจกับทางครอบครัว เราก็จะมีรายได้เนี่ย ไม่ได้มั่นคงเหมือนกับมีเงินเดือนประจำกินแต่ก่อนน่ะครับ แบบเนี้ย ทีเนี้ยของตัวผมเองอะมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราอะ กับธุรกิจครอบครัว เราไม่ ก็ไม่ได้มีเงินเดือนตายตัวเหมือนกัน ผมเองจะกินส่วนต่างของกำไรมากกว่า เหมือนกับว่าให้ทางครอบครัวอะครับ เขาผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วเราก็เป็นแบบว่าให้เขาเป็นซัปพลายเออร์ ส่วนเราก็มีหน้าที่เหมือนคล้ายเป็นคนกลางหาตลาดให้ หาอะไรให้ แล้วเราก็จะคิดดอก คิดเหมือนกับว่าคิดกำไรเพิ่มเข้าไปจากตัวต้นทุนของทางครอบครัว อะไรแบบเนี้ยครับผม ก็จะกินตรงส่วนต่างตรงนั้นแทน ถ้าเดือนไหนที่เราทำยอดได้ดีขายได้เยอะ มันก็จะมีเงินเข้ามาเยอะ แต่ถ้าเดือนไหนที่แบบขายไม่ค่อยได้ อะไรแบบเนี้ย ก็จะมีเงินน้อยหน่อย แต่ว่าราย รายได้ของเราก็ยังพอที่จะประคับประคองรายจ่ายที่เรามีหรือตัวหนี้ที่ไม่ได้มีเยอะนะครับ ยังพอประคับประคองมันไปได้บ้าง ใช่
อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ อา อา อืม ได้เลยค่ะ ได้เลยค่ะ โอ้โฮ เท่าที่ฟังมาเนี่ยก็เป็น อ่า อะไรที่เริ่มต้นได้ดีเนาะ เพราะว่าเท่าที่ฟังมาเนี่ยค่ะ คุณเองก็ไม่ได้มีหนี้เยอะจนที่แบบว่าจะรับผิดชอบไม่ไหว ใช่ไหมคะ? ก็คือมองแล้วเนี่ย บางเดือนเนี่ยรายได้ของคุณเนี่ยอาจจะได้มากกว่าเกินคาดด้วยเนาะ เพราะว่าช่วงเศรษฐกิจการค้าขายเนี่ยค่ะ มันมีช่วงขึ้นช่วงลงเนาะ บางช่วงที่เวลาขึ้นมาก ๆ เนี่ยค่ะ ก็ต้องกอบโกยเนาะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เราอยากจะแนะนำเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่ง ถ้าช่วงที่ได้จริง ๆ เนี่ยค่ะ ได้มากเกินกว่าความคาดหมายบ้างแบบ ได้มากเกินแบบเยอะ ๆ ที่เราคิดไว้ อย่างเงี้ยค่ะ พอที่จะมี มีแบบนั้นไหมคะ?
ใช่ครับ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 อืม ครับผม อืม มีเหมือนกันครับ แบบว่าเหลือ เดือน เดือน เหลือในเดือนนั้น ๆ น่ะ แบบ โอ้โฮ หลายพันอยู่เหมือนกัน มันก็อาจจะไม่ถึง หมื่น หรอกเนาะ แต่มันก็แบบเป็นยอดหลายพันอยู่ แบบบางทีก็ เหลือแบบว่า ถ้าหักค่าใช้จ่ายนู่นนี่หมดแล้วเนี่ย มันก็เหลือแบบ โอ้โฮ 5-6,000 ก็มีเหมือนกัน ใช่ครับ
อืม อา นั่นแหละ ค่ะ ค่ะ อา อันเนี้ย อันเนี้ยแหละค่ะ เรามองว่าเป็นทางออกที่ดีนะ เพราะว่าวันไหนค่ะ งวดไหน หรือเดือนไหนเนี่ยค่ะที่คุณเนี่ยมีรายได้ที่ค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ย คุณก็แบ่งในส่วนนั้นน่ะค่ะ เก็บไว้เป็นเงินออมได้เลย เพราะว่าคุณเนี่ยค่ะก็มีเงินใช้คล่องมืออยู่แล้วเนาะ ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนี่ยค่ะ ช่วงเนี้ยที่เราได้เยอะ ๆ เนี่ย เราก็ออมไว้เลยค่ะ แล้วก็ตั้งกฎกับตัวเองเลยนะว่า เงินออมก็คือเงินออมนะ ห้ามเอาออกมาใช้เนี่ยค่ะ ก็ต้องแยกกันให้เป็นสัดส่วน อย่างเงี้ยค่ะ อย่างเงี้ยคุณก็จะมีเงินออมในส่วนหนึ่งแล้วนะคะ อา พอจะได้ไหมคะวิธีนี้? ค่ะ
อือ อืม ครับผม อือ ครับผม แล้วอย่างเงี้ย ผมจะเอา ผมจะเอาเงินออมแบบ อา ถึงหนูสมมุติเป็นในเดือนที่เยอะ ๆ แบบนี้อะเนาะ ผมจะเอาเงินแบ่งแอบ พวกเงินออมบางส่วนไปซื้อเป็นแบบพวกสลากออมสิน หรือว่าซื้อหุ้นเล็ก ๆ น้อย ๆ หรืออะไรแบบนี้ด้วยดีไหมครับ? หรือว่าเอาไปออมเก็บไว้เป็นก้อนทั้งหมดโดยดี?
ค่ะ อืม จริง ๆ แล้วค่ะ ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะ เพราะว่าอย่างที่คุณบอกอะค่ะ ถ้าเป็นการเล่นหุ้นเนาะมันก็จะมี อ่า หุ้นขึ้นหุ้นลงได้ อันเนี้ยค่ะสามารถที่จะเกิดได้ ถ้ายิ่งเราอะค่ะไม่มีความรู้ในส่วนของหุ้นอย่างชัดเจนเนี่ยค่ะ ถ้าเราไปเลือกหุ้นในตัวที่ผิดน่ะ การที่เราจะคิดว่า มันเป็นเงินออมของเราในอนาคตอะค่ะ มันอาจจะทำให้เราอะสูญเงินออมในส่วนนั้นไปได้นะคะ ซึ่งเราก็อยากจะแนะนำให้คุณน่ะ สามารถที่จะเล่นหุ้นน่ะเล่นหุ้นได้ค่ะ แต่ว่าคุณก็ต้องมีข้อมูลแล้วก็ความรู้ในส่วนหนึ่งเนาะ เพราะว่าการลงทุนทุกอย่างอะค่ะมันมีดีดขึ้นดีดลง มันก็ค่อนข้างที่จะควบคุมยากเนาะ แต่ถ้าเปลี่ยนเป็น คุณเป็น การเงินออมที่กินดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน อะไรแบบเนี้ยค่ะ อันเนี้ยเราก็อยากจะแนะนำเนาะ เพราะว่ามันเป็นรายได้ที่มั่นคงแล้วก็อาจจะได้ดอกเบี้ยส่วนน้อยหน่อย แต่ในส่วนนั้นค่ะก็คืออยู่ อยู่แน่นอน อยู่ คืออยู่ตามยอดแน่นอน ไม่มีหายไปไหนแน่นอน อาจจะเพิ่มนิดหนึ่งแต่ก็ดูเป็นเงินที่มั่นคงดีนะคะ อันนั้นน่ะ อันเนี้ยค่ะพอจะดีไหมคะ? อา
อือ อ๋อ อะ ใช่ อืม ครับผม อืม อา ครับผม ใช่ ๆ อืม อืม ครับ อา ก็เหมือนกับว่า เราไปเปิดคล้าย ๆ เป็นบัญชีฝากประจำใช่ไหมครับ แต่ว่าฝากประจำระยะสั้น แบบนี้เนาะ โอ้โฮ! แต่ดอกมันน้อยมากจริง ๆ ทำไมเวลาธนาคารให้ดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยให้น้อยเหลือเกิน แต่พอ รอเก็บดอกเบี้ยกับทางเรานี่เก็บเยอะมาก <chuckles> ขัดกันจังเลย
ใช่ ใช่ค่ะ อา <chuckles> เนาะ ใช่ ถ้าเป็นในกรณีฝากเยอะเนี่ยค่ะอาจจะได้ดอกน้อย แต่ถ้ากลับกันนะคะ ถ้าเป็นคนกู้เนี่ยค่ะก็จะดอกเบี้ยเยอะขึ้นมาทันทีเลย นี่แหละค่ะก็เลยเป็นวิธีการที่เราอาจจะต้องมีเงินออมในส่วนของเราเนาะ เพราะว่าเวลาที่เราจำเป็นจริง ๆ อะค่ะ เราจะได้ไม่ต้องไปหยิบยืมใครหรือไปกู้ธนาคารมาเนาะ ก็เหมือนกับว่า เราเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็ไปกู้เงินตัวเองในอนาคต ที่เราเจอสภาวะคับขันน่ะค่ะ อันเนี้ยเวลาเราใช้ชีวิตในแต่ละวันอะเราก็จะดูมั่นคงนะ เพราะว่าต่อให้เกิดอะไรอะเราก็รู้สึกว่า อา มีอะไรที่ซัปพอร์ตเราได้อยู่ในอนาคต อย่างเงี้ยค่ะ อา อันเนี้ยก็ดีไหมคะ? ดีไหม? อา
อืม ใช่ ครับ อืม ครับผม อืม ได้เลยครับ เดี๋ยวอาจจะต้องลองไปหาข้อมูลดูก่อน เพราะจริง ๆ แล้วอะ คือต้องบอกแบบนี้ว่า ผมอะ ก่อนที่ผมอยากจะสร้างนิสัยตรงเนี้ย ผมก็มีแบบศึกษาข้อมูลในเรื่องของหุ้นเอย หรืออะไรแบบเนี้ยมาบ้างนิดหน่อย แต่ว่าก็ยังไม่เคยแบบว่าไปจริงจังกับมันในการที่จะซื้อ เพราะว่าทางพวกแบบว่า แต่ก่อนที่ทำงานอะครับผม น้อง ๆ ที่ผมถนัดติดต่อด้วยก็จะเป็นพวกธนาคารเสียส่วนใหญ่ น้องก็จะชอบให้ข้อมูลมาบอกว่า "พี่ลองซื้อในแอปธนาคารสิ มันก็มีแล้วนะเดี๋ยวเนี้ย แต่ว่าก็ต้องเลือกดูว่า เราอยากจะซื้อตัวไหน? มันก็จะมีบอกความเสี่ยงอยู่ ตัวเนี้ยเสี่ยงต่ำ ตัวเนี้ยเสี่ยงน้อย" อะไรแบบเนี้ยครับผม ผมเลย เลยแบบสนใจในเรื่องหุ้นตรงเนี้ยไปด้วยอีกอันหนึ่งว่า เออ ถ้ามัน ส เราสามารถซื้อหุ้นได้เนาะ อาจจะไม่ต้องถอนก็ได้ ก็เก็บไปอีกทางหนึ่ง แล้วผมอะก็แบบว่า เออ ใช้เป็น เหมือนกับน้องเขาใช้คำว่า "พลังทบต้นทบดอก" เขาใช้แบบเนี้ย เหมือนกับว่า ถ้ามันได้ตัวหุ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะทบ ทบไปเรื่อย ๆ ทบไปเรื่อย ๆ ไอ้ตัวมูลค่าของหุ้นที่มันเพิ่ม มันก็เพิ่มมาจากทั้งเงินต้นของเราแล้วก็ดอกเบี้ยที่เราได้ด้วย อะไรแบบเนี้ยครับ ผมเลยสนใจตรงนี้ด้วยไง ใช่
ค่ะ อา ใช่ค่ะ อืม อา ใช่ค่ะ ค่ะ อา อืม อา อา ได้เลยค่ะ อันเนี้ยค่ะจริง ๆ แล้วก็ดีนะ การเล่นหุ้นน่ะค่ะ เหมือนเอาเงินไปต่อยอดเงินเนาะ แต่ว่าคุณน่ะค่ะก็ต้องหาข้อมูลที่ชัดเจน อ่า ที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัว ต่อตัวคุณมากที่สุดอะค่ะ เราก็แค่แอบห่วงเรื่องหุ้นเนี่ยมันมีเวลาขึ้นเวลาลงนะคะ ถ้าเราเนี่ยเลือกที่จะจับหุ้นผิดตัวแค่วันเดียวเนี่ยค่ะ ก็อาจจะทำให้เราอะติดลบได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะ เนี่ยแหละ ถ้าเราเลือกลงหุ้นที่ดี ถ้าเรามีความรู้มากพอ แล้วก็ตัดสินใจได้ชัดเจนมากพอเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเนาะ แต่ถ้ากลับกันนะ ถ้าเราอะคิดผิดหรือเลือกลงหุ้นผิด แค่ตัวเดียว แค่ครั้งเดียว หรืออาจจะชั่วโมงเดียว คืนเดียวเนี่ยค่ะ ก็อาจจะทำให้เม็ดเงินน่ะหายไปได้เหมือนกันนะคะ ยังไงแล้วค่ะเราก็ขอสนับสนุนนะคะในการเลือกที่จะลงทุนเรื่องการเงินเนี่ยค่ะ แต่ก็ขอให้ลงทุนแบบปลอดภัยดีกว่า จะได้เป็นเงินออมได้ในอนาคตเนาะ แล้วทุกอย่างอะค่ะ ก็จะเป็นการเงินต่อยอดเงินเนี่ยค่ะ พอมองดูแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่า เพิ่มมูลค่าได้ใช่ไหมคะ อันนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะคะ ไปหาข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมค่ะ แล้วเราอะก็อยากจะรู้อีกอย่างหนึ่งอะค่ะ เป้าหมายของคุณในการออมเงินในระยะยาวเนี่ยค่ะ ต้องการที่จะไปซื้ออะไรไหม? หรือต้องการที่จะเอาไว้ซัปพอร์ตตัวเองอย่างเดียวเหรอคะ?
อืม อา ใช่ อืม ครับผม ใช่ ๆ อืม ครับผม อืม ได้ครับ ได้ครับผม ได้เลย ครับผม จริง ๆ อะ ก็ พ ด้วยความที่เราอะชอบเห็นเงินมันเยอะ ๆ มากกว่า เพราะมันอุ่นใจเรามากกว่า เราเป็นคนเหมือนกับว่า แต่ก่อนน่ะเราเคยเก็บเงินเอง เก็บเงินตอนเด็ก ๆ อะครับ แบบ 6-7 ขวบ อย่างเงี้ย แล้วทีเนี้ยก็เอาไปฝากธนาคารเนาะ แต่ก่อนถ้าเป็นเด็ก ๆ มักจะเป็นออมสินเนาะ ที่เขาจะชอบมีให้หยอดกระปุก อะไรแบบเนี้ย เราก็ เนี่ยเราอะถูกฝึกนิสัยการออมมาตั้งแต่ตอนนั้น ทีเนี้ย แต่ว่ามันโดนหักหลัง มันเหมือนกับโดนทางแม่เนี่ยเอาเงินเราไปใช้ แล้วเขามาบอกทีหลังว่า เอ่อ เราแบบเก็บมาได้ก้อนหนึ่งในตอนนั้น 5,000 ในสมัยที่เรายัง 6-7 ขวบ มันถือว่าเยอะมากนะในเด็กคนหนึ่งที่เก็บแบบ 5,000 ใช่ เราก็เลยรู้สึกว่า พอแม่มาบอกว่า เอ่อ "แม่ขอเอาเงินไปใช้ก่อนนะ มันมี โคะ เรื่องจำเป็นที่ต้องเอาไปใช้" กลายเป็นว่าเนี่ยเราอะเกลียดไปเลย เกลียดการแบบว่าต้องมาเก็บเงินใหม่ แล้วถูกคนอื่นเอาไปใช้แทน อะไรแบบเนี้ย เราเกลียดแบบเนี้ยมาก ๆ เลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ย เราก็จะติดนิสัยตัวเองว่า อยากจะออมเก็บไปเรื่อย ๆ ให้มันเห็นเงินไปเรื่อย ๆ ไม่เอาออกมาใช้ ไม่เอามาอะไร อาจจะเอาไว้ใช้ฉุกเฉินบ้างหรืออะไรบ้าง แต่คืออยากเห็นยอดให้มันเยอะ อะไรแบบนั้นน่ะครับ
อืม อ๋อ ค่ะ ค่ะ ได้ อืม อืม ค่ะ อืม เยอะมากค่ะ ใช่ อืม อ๋อ ค่ะ ค่ะ อา จริง ๆ แล้วการออมเงินเนี่ยค่ะ เป็นเรื่องที่ดีนะคะ อ่า เป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ เลยอันนี้เราสนับสนุนค่ะ แต่ในประสบการณ์ในตอนเด็กอะค่ะ ก็เอามาเป็น เขาเรียกว่าต่อยอดในตอนนี้แล้วกันเนาะ แล้วยิ่งฟังคุณเนี่ยค่ะ การที่เห็นยอดเงินเยอะ ๆ เนี่ย รู้สึกอุ่นใจใช่ไหมคะ? อันนั้นน่ะค่ะก็เป็น อ่า ก็เป็นนิสัยที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ ยังไงเนี่ยน่ะค่ะ เราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้คุณเนี่ยค่ะ หาวิธีอะไรที่ ม สามารถต่อยอดเงินได้มากกว่าการออมเนาะ อนาคตอะค่ะ ก็ขอให้ได้เงินเพิ่ม ๆ ขึ้นเรื่อย ๆ นะคะ อาจจะเป็นการเล่นหุ้นก็ได้ ลงทุนเล็ก ๆ น้อย ๆ ค่อย ๆ คืบ ๆ ไต่เต้าไป อย่างเงี้ยค่ะ ก็จะทำให้ความเสี่ยงนั้นน่ะลดลง แล้วเราก็เชื่อได้เลยค่ะว่า เวลาที่คุณมามองยอดเงินที่คุณทำกำไรได้จากเงินที่เอาไปต่อยอดเนี่ยค่ะ คุณเองก็จะมีความสุขมาก ๆ แน่เลย ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะ ขอให้จับจุดถูกเลยว่าจะซื้อหุ้นตัวไหน แล้วก็ขอให้หุ้นตัวนั้นน่ะค่ะเป็นผลกำไรให้กับคุณมาก ๆ เลยนะ อือ ค่ะ
อืม ใช่ ๆ ครับ อืม ได้ครับ <chuckles> ได้ครับ ขอบคุณมาก ๆ เลย เดี๋ยวผมต้องไปศึกษาข้อมูลก่อน ไม่อยากขาดทุนเหมือนกันกลัวเงินมัน สูญ <chuckles> เราก็งกอยู่บ้างเล็กน้อย ได้ ด ขอบคุณมาก ๆ สำหรับคำแนะนำในวันนี้เลยนะครับ ยินดีมาก ๆ ที่ได้รับ ได้ครับ
ได้เลยค่ะ อา ได้เลยค่ะ ค่ะ ค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะ ขอให้มีเงินเก็บเยอะ ๆ อา แล้ววันอื่นก็มาแชร์กันใหม่ได้นะคะในโอกาสหน้าเนาะ ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ
อ๋อ ได้ครับ ครับ สวัสดีครับ